Evet, evet, kesinlikle. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim: Eee, ben, hani, karşılaştırma yapacağım. Eee, Türkiye'de bence çok fazla kredi kartı kullanımı var. Burada mesela yaşadığım ülkede az yani çok çok kişi kullanmıyor diyebilirim ve bence, hani, o bence, eee, bizim, eee, ülkenin, hani, değiştirmesi gereken bir kötü bir özellik olduğunu düşünüyorum. Dediğin gibi, yani ıs para böyle sanal gibi veya plastik bir şey gibiymiş gibi, gerçek değilmiş gibi geliyor, eee, bir
Hı hı. Hı hı. Ha! Ha ha. Evet. Hımm. Aynen, aynı şekilde. Hı hı, hı hı. Evet, evet ya. Hımm. Hah, aslında! Ya, çünkü bu Değil mi? O kadar büyük parayı mesela masaya koysan, atıyorum mesela ₺100.000 mesela masaya kâğıt olarak koysan çok büyük olsa ana para ve eminim bence, hani, başka yere götürmek istemezsin onu. Ama karttan olunca o dijital rakamlar böyle azaldıkça, arttıkça bizi çok böyle etkilemiyormuş gibi hissediyoruz aslında. Bence de çağımızın hastalığı diyebilirim bu duruma, değil mi? Kredi kartı kullanımı.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Evet, kesinlikle. Yani onu bir, eee, gerçekten, hani, gözden geçirmemiz gerekiyor. Hani, bilmiyorum nasıl yapılır ama, hani, şöyle bir şey duydum: Eee, 50.000.000 kişi falan, hani, borçluymuş yani ülkede. Ciddi bir rakam. Yani çok ciddi bir rakamlara çıktı.
Hı hı. Hı hı, hı hı. Hıı. Ha ha. O! Ciddi rakam. Evet, yani, bu bu gerçekten Vay be! yani, hani, 50.000.000 kişi, bırak hani kenara biraz para koymayı zaten borçlarıyla boğuşmakta yani. Daha maaşları borçlarını kapatmaya yetmeyecek düzeyde aslında. E, tabii ya, şimdi hani maaşın mesela ₺50.000, kredi kartının limiti ₺200.000 oluyor, yani, aslında. E, bu mantıklı da hiç mantıklı gelmiyor düşününce ya. Düşünsene, niye böyle bir şey var ki? Yani maaşının 4 katı harcama limitin var her ay için hem de. Vaov, yani, gerçekten ilginç geliyor bana.
Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Tabii. Tabii. Yani, eee, hani, şey olsa belki, hani, parayı döndüren biri olsan, işte, ticaret yapıyorsundur. Aslında kredi kartı da güzel bir şey. Çünkü sana, eee, anında kredi veren bir sistem. Ama sıkıntı şurada: İnsanlar, hani, istek mi, ihtiyaç mı, hani, onu ay çok ayırt edemiyor artık. Eee, mesela 30 tane ayakkabısı olan insanlar var. Eee, ben biraz kendimden de örnek vereyim. Eee, benim de bir ara 10 tane ayakkabım olmaya başlamıştı bir ara. 10 tane ayakkabı çok bence, hani, ve şu an yaklaşık 3 yıldır ayakkabı almıyorum kendime. Çünkü zaten ayakkabım var yeteri kadar. Evet.
Ha ha, ha ha. Hı hı, hı hı. Hıı, doğru. Hı hı, hı hı. Tabii, tabii. Hıı. Evet. Hı hı, tabii ki. O! Hı hı. Evet. <chuckles> He! Aslında onları eritiyorsun şu an. Onları giyerek onları kullanıyorsun aslında. Belki toplu almış oldun gibi düşünelim senin de aslında. Yani, hani, yine verimli kullanıyorsun aslında, çöpe atmamışsın en azından. Hani, bir nevi.
Evet, evet. Evet. Yani Evet. Tabii, tabii. Yani, eee, bir ara böyle, işte, çok seviyordum ayakkabıları. İşte işte işte Sneakers olsun, şu model olsun, şu farklı renk olsun, Converse olsun. Böyle koleksiyona gibi gidiyordu. Hani, benden daha kötüleri varmış. Eee, 30 tane, 40 tane ayakkabısı olan insanlar varmış. Yani
Hı hı, hı hı. O, harika! Hı hı, hı hı. O! Hı hı. Hımm. O! Ya, belki çok özel bilgi alanı değilse, bir insanın hani 30-40 tane ayakkabısının olması zaten, hani, birazcık sıra dışı duruyor. Çünkü o kadar ayakkabıyı giyemezsin. Her güne farklı bir ayakkabı giysen bile o ayakkabılar eskimez kolay kolay zaten açıkçası. Yıllar yılı giyecek ayakkabın olur, ııı, ki ayakkabılar zamanla zamanla kendini bırakabiliyor ya, böyle tabanları falan ayrılabiliyor çok uzun süre giymeyince mesela, o da ayrı bir sorun yani. Biraz ölü yatırım oluyor ayakkabı işi dediğin gibi evet.
Evet. Hı hı. Evet. Tabii. Tabii. Evet, evet.